Sợ, vừa sợ nữa mà lúc đó tui nghĩ trong đầu: "Thôi, bây giờ mà không tìm được cái chuyến này nữa là tôi ở đây, tôi sẽ ở đây thêm 1 ngày nữa, tôi dời chuyến bay được chưa?" <laughs>
<laughs> Trời! <laughs> À. <laughs> Nhưng mà rồi lúc đó sao bạn hông qua cái, ơ, cái cái cái phương án còn lại đó? Bạn đi cái xe dịch vụ cũng được mà.
À, cái xe dịch vụ đó tui cũng nghĩ đến rồi nhưng mà tại vì là chuyến xe buýt á thì nó sẽ bắt đầu sớm, ví dụ như là tui dự dự định là xuất phát lúc 2:00 thì khoảng 2:15 là chuyến xe buýt đó bắt đầu nha, nhưng mà còn cái chuyến dịch vụ đó thì 3:30 nó mới bắt đầu chạy. Nên là lúc đó thì thật sự là mình cũng lo là mình sẽ bị trễ chuyến bay, núc lên nếu mà đi chuyến 3:30 thì nó sẽ bị trễ chuyến bay. Nhưng mà, ừ, thì sau thì đâu có còn cách nào khác đâu thì tui cũng lết, lết, lết qua, cái tới cái lúc mà không tìm được cái chuyến xe buýt á là tui quá mệt rồi, tui lết qua cái chỗ mà xe dịch vụ á. Là bây giờ là cái cái đường mà băng đường cao tốc, hồi nãy tui nói với bà là là phải có đường băng ngang á, tui đi thẳng ra ngoài ngoài đường luôn, kệ nó, bây giờ hả xe hơi, xe độ gì ừ, tui leo luôn. <laughs> Tui tui không còn quan tâm là cái luật lệ giao thông nó như thế nào nữa là tui cứ đâm một đường tui đi thẳng. <laughs> Tại lúc đó thì cũng tối á, nên là hổng có ai á, nên là cũng hên, thế là tui đi thẳng luôn một đường, may quá tới được đó hả, kiếm được cái chuyến xe buýt dịch vụ để mà tui đi. <laughs>
Ừm. À, à. À. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi. À. <laughs> Ờ, ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Mà mình đi sai luật luôn, <laughs> mình bất chấp luôn rồi. <laughs> <laughs> Trời ơi. Ừm. À, nói chung là cuối cùng mình vẫn lên chuyến bay được hả bà?
Đúng rồi, vẫn lên chuyến bay để về Việt Nam được đúng giờ nha bà.
À, trời, hên ghê á. Hông thì mình, à, cùng lắm mình ở lại thêm buổi thôi. <laughs>
Ừ, tui cũng nghĩ là cùng lắm ở lại thêm buổi, nhưng mà lúc đó cũng hên á là tại vì có nhiều người cũng giúp á, có nhiều người cũng giúp tui nữa, giống như là hả tui cũng hỏi.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là khách du lịch mình đi một mình nữa, đúng hông? Người ta thấy là cũng tội nghiệp chứ.
Ồ, với lại bên bên Đài Loan tui thấy là mọi người rất là thân thiện luôn, nên là mọi người dù không có biết tiếng Anh đi, nhưng mà họ vẫn, giống như là, sử dụng, ơ, Google dịch á bà, nói chung là một cái phần mềm dịch gì đó ở bên đó đó. Ờ, cái người ta cũng hướng dẫn mình, ờ, xong rồi cái, ơ, tui gặp là chú b nói chung là tui nhờ rất là nhiều người, tui nhờ chú bảo vệ, tôi nhờ đại một cái anh nào đó không quen biết ở trên đường tui túm ảnh lại tui hỏi, xong rồi tui vô đúng rồi, ai hỏi được là tui hỏi hết, xong rồi tới cái cô quầy bán vé tui cũng túm cổ lại cổ hỏi luôn, mặc dù cổ trả lời cái gì tui cũng hông hiểu, mà tui nói cái gì cổ cũng hổng hiểu.
Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, để mình trao đổi với nhau. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, hay. <laughs> <laughs> Cứ ai hỏi được là mình hỏi hết. <laughs> <laughs> Thôi kệ đi mình còn hỏi được ai thì mình cứ hy vọng đi. <laughs>
Đúng rồi đó, <sniffs> nên là sau sau cái chuyến đi này là đúng rớt tim ra ngoài luôn.
Ừm.

Chắc ghi xíu ha. <laughs>
Cái hả đi, a, lúc mà chụp hình á thấy đẹp quá, chụp quá trời chụp luôn. Xong đó lúc đó là thấy là để ý rồi, thấy cái điện thoại tự nhiên nó mất sóng rồi, nó mất 3G. Cái xong lúc đó, kiểu, nghĩ trong đầu <tsk> "Kệ đi hông sao đâu, chill đi, chụp xong, rồi chơi xong đi lát nó có lại chơi liền chứ gì."
Trời. <laughs> <laughs> Ờ, lát quay lại có liền, đúng rồi. <laughs>
Ừm, đúng, lát quay lại có liền chứ gì? 2 tiếng sau vẫn không có sóng, 2 tiếng sau vẫn không có sóng.
Chết luôn. Ủa, là cái khúc anh đào đó là ở ngoài rừng, hay là sao ta?
Nó nó không phải là rừng nhưng mà nó chỉ là ngoài ngoại ô thôi, có nghĩa là nó rất là cách xa thành phố trung tâm.
À. Ừm, ừm, ừm, ừm, tức là ngoại ô, đúng hông? Rồi, thì tính ra thì mạng nó cũng yếu, ừm.
Ờ. Đúng rồi, thì có nghĩa là tui phải từ ngoại ô và tui phải đi về trung tâm, rồi từ cái trung tâm đó tui mới đi ra được cái thành phố mà nó có sân bay, kiểu vậy á. Và tui đứng ở đó như trời trồng vậy đó, không có mạng, không có gì hết và tui còn không biết là tui đang ở đâu nữa. Tại vì tui tui đâu phải là dân ở đó đâu bà, tui đâu biết tui đang ở đâu đâu, đó.
Ờ, ờ, ờ, cũng xa ghê chứ bộ. <laughs> Chết luôn. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Mình rời cái điện thoại cái là mình, à, mất kết nối liền á.
Đó, là mất kết thúc, nói chung là, chấm dứt với thế giới bên ngoài, <laughs> chỉ còn tui và những cánh hoa, cái ừm, đúng sợ luôn.
<laughs> <laughs> Cái lần đó rồi sao, cuối cùng có kịp bay về cái sân bay hông?
Cái lần đó là xong rồi hên quá cái tui đi bộ dọc dọc, lúc đó cũng tỉnh lắm bà, chắc là do là lần trước bị lạc rồi đó, kinh nghiệm đầy mình lần trước đó. Cái xong rồi tui tỉnh quá tui hông đi hỏi tui sẽ đi lại, ờ, tui đi lại mấy cái chỗ mà mấy cửa hàng tiện lợi á thì nó sẽ có là wifi free. Xong rồi, tui tui lại mấy cửa hàng tiện lợi, xong rồi tui mới, ờ, nhắn cho cái bên chăm sóc khách hàng tại vì mình mua sim mà, mình mua sim ở bên đó đó. Cái mình chỉ nhắn cho chăm sóc khách hàng là kêu là "Tại sao, ờ, bây giờ hả đang đi du lịch mà hả cái sim đó ngắt sóng rồi, ờ, là giờ bây giờ phải làm sao đây? Đang đứng ở ngoài đường." <chuckles> Đòi đòi liền luôn! Cái xong rồi nó bên đó mới gửi cho tui một cái mã khác, một cái sim khác tại xài eSIM á nó gửi cho một cái eSIM khác. Thế là tui kết nối vô được rồi, cái tui kết nối vô được, tui kiếm được cái, ơ, cái tuyến xe buýt để mà đi về cái trung tâm rồi ha. Cái tui leo lên xe buýt tui ngồi được 5 phút, nó mất sóng tiếp bà. <laughs> Nó mất sóng tiếp. Tui nghĩ là do đợt đó eSIM của nó bị lỗi hay sao? Nhà mạng bị sao đó? Tui hông biết nó mất sóng tiếp.
À ha. <laughs> Cái cũng đi hỏi, đúng hông? <chuckles> À, à, à. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. Ừ. <laughs> Bắt đền liền. <laughs> À, cũng tiện ha. Hay á! Ừm, ừm. Ủa, <laughs> sao nó chập chờn dữ vậy? <laughs> Ờ, chắc vậy quá. Hoài luôn á.
Cái vừa đi trên xe, vừa đi trên xe thì tui mới vừa phải canh coi trên đường có cái cửa hàng tiện lợi nào hông? Thì nếu mà nó có dừng lại đèn đỏ, ờ, ý là bạn đang ngồi trên xe thì đâu có dừng lại được. Kiểu, như là chỉ tranh thủ lúc mà dừng đèn đỏ đó thì tui sẽ vô wifi để tui nhắn hỏi tiếp. <sniffs>
À, để mình vô hỏi nữa hả? <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. À. À, <laughs> trời tranh thủ ghê! <laughs>
Đó, hên sao là hôm đó cũng về được tới nhà, trời ơi chứ hông <sniffs> chứ hông là tui là hả <chuckles> ờ, đúng.
<chuckles> Nói chung là vẫn hên, nói chung là, mấy cái lúc mình mất sóng này kia á, nhưng mình cũng cố mình tìm ra cái cách để mình kết nối được là ô kê rồi. Có điện thoại là ô kê hết á. Ừm.
Đúng rồi. Ừm